À, vậy là cái việc ăn một mình này nó cũng rất là quan trọng đó nha. Vậy thì không biết từ trước tới giờ, bạn có dị dị ứng hay là mình có theo một cái chế độ ăn kiêng nhất định nào hay không? Và cái mục tiêu mà sắp tới bạn đề ra để mà mình ăn uống tốt hơn là cụ thể nó như nào?
Ừm. Ừm. Mình thì, ờ, khỏe re à bạn ơi, không có kiêng kị hay là không có cái thực phẩm nào làm cho mình hạn chế hết á. Nói chung là mình vẫn ăn để cho mình tận hưởng cuộc sống thôi, chứ, ơ, cũng chưa có kế hoạch là, à, giảm cân hay là tăng cân, tăng cơ gì hết, chủ yếu là cái mục tiêu sức khỏe của mình chắc là ph nó và lành mạnh hơn. Như bạn nói hồi nãy á, nếu mà ăn lâu dài thì những cái món mình đang h ăn hiện tại á, nó hổng có tốt tí nào cho, ờ, cơ thể của mình, cái hệ tiêu hóa rồi này kia nữa. Cho nên là mình muốn cải thiện mấy cái đó đó, cho nên là ăn lành mạnh vẫn, à, là cái mục tiêu của mình đó nha.
Ừm.